Ano, parang sabi ko, "Hala, baka maging pangit 'yong ano, um, environment," pero ina-assure naman ako nung katrabaho ko na nag-re-repress ako ng isa kong manager na na, okey na daw si siya gano'n. Eh sa tingin mo ba pipiliin ko ba 'yong gano'n 'yong mataas yung kita o maghanap na lang uli ako nung something na papa papabor do'n sa ano ko, gusto ko?
Ah, oo alam mo naintindihan kita at mara mahirap din talagang, ah, makapag-decide 'no, na para sa'yo mataas nga ang kita pero, ah, sobrang haba naman ng oras 'di ba? Pero para sa 'yo ba ano ba 'yong pinakamahalaga sa 'yo ngayon, 'yong pera ba o 'yong oras?